โอเค
ฟีลประมาณว่าโกรธกัน มานาน แล้วก็ออกไปเลย ประมาณเนี้ยค่ะ
เขาเป็นคนขี้งอนใช่ไหมคะ? <chuckles>
เรามองว่า เขาแอบอีโกสูงด้วยอะค่ะ เพราะเขามั่นใจในตัวเองมากว่า สิ่งที่เขาทำนั้นออกมามันดีที่สุด แต่สุดท้ายแล้วพอทำไปให้กรรมการชิมอะ กรรมการไม่ชิมเพราะว่ามันดิบ
เออ อ๋อ
เขาก็เลยไม่ได้คะแนนตรงนี้ไป
อ๋อ โอเค อาจจะเป็นเพราะว่าเขาเป็น เขาเป็นเชฟอยู่แล้วหรือเปล่าคะ?
ใช่ ใช่ เขา เขาเป็นเชฟมาจากญี่ปุ่น เป็นเชฟคนไทยเนี่ยแหละ แต่ว่าไปอยู่ที่ญี่ปุ่น
อ้อ อ๋อ เขาก็เลยอีโก โอเค
อืม
แต่ว่าเคยเห็น
ใช่ แต่ว่าคนอื่นเขาก็เป็นเชฟใหญ่เหมือนกันนะคะ แต่ก็ไม่อีโกเหมือนคนเนี้ย แล้วแต่คนมากกว่า
เออ อ๋อ ใช่ โอเค นี่พูดแล้วก็อยาก อยากจะไปหาคลิปมาดูเลยค่ะ <chuckles> ทุกคน <chuckles> เป็นคนชอบเสพ Drama มาก เรื่องคนอื่นนะคะ เรื่องตัวเองไม่ค่อยอยากให้มีเท่าไร <chuckles>
อุ๊ย! ล จะเป็น ประมาณตอนที่เท่าไรเราจำไม่ได้อะ เขาจะเป็นกับตอนแรก ๆ อะค่ะ เขาจะชื่อว่าเชฟเชษฐ์
ได้ค่ะ เดี๋ยว เดี๋ยวจะไปเซิร์ช เชฟชื่ออะไรนะคะ?
แล้วเทปนั้น เชษฐ์ค่ะ สระเอ ชอช้าง แล้วก็สะกดด้วยอะไรนะ สะ สะกดด้วยอะไรสักอย่างเนี่ยแหละค่ะ เชษฐ์
เชด! <chuckles> อะไรสักอย่างใช่ไหมคะ? เชด โอเค ได้ค่ะ ได้
เป็นบอใบไม้มีหางค่ะ เราเรียกไม่ถูก บ บอใบไม้มีหาง
อ๋อ เอ่อ ใช่ค่ะ ตัวนั้นแหละค่ะ จำไม่ได้เหมือนกัน <chuckles> ฤาษี สอ- ฤาษี หรือเปล่า?
อือ จะบอกว่าสนุกมาก
โอเค
อ้อ ใช่ ๆ ค่ะ จะบอกว่า รายการมาสเตอร์เชฟแบบ โพรเฟสชันนัล สนุกมาก แล้วก็ท็อปเชฟ เราก็เลยแบบย้อนไปดูพวก ไล่รายการของ Hell's Kitche อืม เป็น Hel Heliconia หมดเลย Heliconia ค่ะ แล้วก็คือแบบ ไล่ดูหมดเลย เรารู้สึกว่า เขาใช้ Drama ได้แบบดึงดูด ผสมกับการทำอาหาร แล้วก็การตัดต่อ แล้วก็การพูดเหมือน เหมือนแบบว่า บางทีก็พูดแซะกัน บางทีก็พูดชมกัน ตรงเนี้ย เออ รู้สึก เออ มันมาก มันเป็นสีสันน่ะค่ะ
ได้ค่ะ อ๋อ อ้อ เออ ได้ค่ะเดี๋ยวจะไปหาดูคลิปบ้าง ยังไม่เคยเห็นเลยค่ะอันนี้ เป็นคนที่แบบว่า คือตาม Drama ทันตลอดเลยค่ะ ปกติ แต่ว่าอันนี้ตามไม่ทันค่ะ <chuckles>
อืม ได้เลยค่ะ เขาจะ ตีกับเชฟป้อมอยู่

สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ ค่ะ วันนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ?
วันนี้ วันนี้โอเคค่ะ วันนี้อยู่แต่ห้องอย่างเดียวเลย มีออกไปซื้อข้าวนิดหนึ่งค่ะ ใช่ แล้วก็ง่วงค่ะตอนนี้
อืม 6 ตอนนี้ก็คือง่วงนอนใช่ไหมคะ? เวลาของตัวนู้นก็คือประมาณกี่ทุ่มแล้วคะเนี่ย?
ง่วงอะค่ะ เพราะว่าหลังกินข้าว ตอนนี้ ตอนนี้ 6 เอ๊ย อะไรนะ 4 โมงเย็นค่ะ
อ๋อ 4 โมงเย็น อ๋อ ของเรา สามทุ่มครึ่ง แล้วค่ะ
ใช่ค่ะ 3 ทุ่มครึ่งเหรอคะ?
เราก็ง่วงพอกับคุณเลย ใช่ ใช่ค่ะ
อ๋อ <chuckles> โอเค ดึก ดึกแล้วนะคะ <chuckles> ยังไม่ดึกมาก
ใช่ค่ะ โอเค เพื่อ แล้ว เพื่อที่แบบเราจะได้ตื่นตัวกันน่ะค่ะ วันนี้ก็คืออยากจะมีหัวข้อมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันตรงนี้น่ะค่ะ ในเรื่องของการใช้ drama น่ะค่ะ ในรายการทีวีตรงเนี้ย ทำให้คุณรู้สึกว่า การที่ใช้ drama เข้ามาช่วยตรงนี้ทำให้น่าสนใจกับรายการทีวีเพิ่มขึ้นจริงหรือไม่คะ สำหรับตัวคุณเอง?
ได้ค่ะ ได้ค่ะ อา เอ่อ สำหรับ ทางนี้มองว่าก็ ใช่ค่ะ <chuckles> คือมัน <chuckles> มันน่าสนใจขึ้น <chuckles> ชอบ อะไร ชอบ drama คือส่วนตัวก็รู้สึกแบบว่า คือมี drama มันก็ มันก็ดีถ้าแยกแยะได้อะค่ะ ถ้ารู้ว่าแบบ เอ่อ อันนี้คือมันคือเขาสร้างให้มันเกินจริงนะ แบบว่าหมายถึงว่า drama นี้คือเขาไม่ได้ทะเลาะกันจริง ๆ นะ แต่มันอาจจะเป็นสกริปต์ของรายการ หรือว่ามันอาจจะเป็นแบบคาแรกเตอร์ที่เขาสร้างขึ้นมาในรายการ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็จะชอบมากที่เวลาเห็นด้านนอกเขาไม่เหมือนกับในรายการอะ มันจะรู้สึกว่าแบบ
ก็คือชอบเลยใช่ไหมคะ? อืม ค่ะ อืม อ๋อ
เออ เขาดูน่ารักขึ้น อะไรอย่างเงี้ย ค่ะ ใช่
ก็คือเรือ เรื่องงานก็คืองานใช่ไหมคะ? ส่วนชีวิตจริง ก็คือเหมือนใช้ชีวิตแบบเต็มที่ เป็นคนน่ารักปกติเลย แต่ว่าถ้าเป็นรายการทีวีบางรายการปุ๊บ เขาอาจจะต้องแบบเหมือน keep คาแรกเตอร์ อาจจะเป็นคนที่แบบปากร้าย แล้วก็ค่อนข้างดุใช่ไหมคะ?
ใช่ ใช่ค่ะ อา ใช่ค่ะ ๆ ทางนู้นมีรายการไหนที่แบบว่า คิดว่าเขาสร้าง drama เพื่อดึงดูดความสนใจบ้างไหมคะ?
อืม